อา เฮ่ย!
เฮ้ย แล้วเราก็พยายามที่จะ เอามาพูดอะว่า "มันไม่ได้นะ คือมันสามารถ กัดลำไส้ ได้ บางคนเขาก็เสียชีวิตได้นะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาบอกว่า "ไม่ค่อยมีนะ" อย่างเงี้ย
ค่ะ อือฮึ อืม ก็คือเหมือนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่เราแบบว่าได้ศึกษามา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ว่า เฮ่ย! แบบมันก็ เหมือนเราก็อ่านมาเยอะ แต่ว่าเขาก็ยังติดอยู่กับภาพเดิม ๆ ว่า "เอ๊ะ เขาก็เลี้ยงเรามาแบบนี้ เราก็โตมาได้ดี" แล้วแบบนี้นี่ สุดท้าย นี่คุยยังไงคะ? เขาถึงแบบจะยอมรับหรือว่าเขายัง เขายอมรับหรือยังคะ?
ใช่ค่ะ อืม